Ah ah.
Uhum. Mas eu me segurei que domingo, tem um menino que eu já já já conversei horrores com esse menino, ele é, tipo, ele é lindo, ele é um brasileiro moreno, lindo. E aí a gente chega no Sunset, esse menino tá lá, esse menino não tirou o olho de mim. Mesmo ven aí eu fui e abracei o boy, dei umas bitoquinhas, sabe. Pra demonstrar que eu estava acompanhado, mas uma parte de mim ficou gritando assim: "Ai, vai lá cumprimenta ele, pergunta como ele está, só pro Raí ver você conversando com o bonitão.".
É. Hã. Alá, vem outro. <laughs> Hã. Tá. Hã. Ah, não, né. E aí?
Não, né, amiga. Pelo amor de Deus.
Não, né. Não, né.
Não fiz. Não fiz isso. Não fiz isso. Não fiz isso que era um cara que até eu nem troquei contato com o cara, tipo, eu conheci ele por aplicativo e ele ficava me chamando pra, tipo, ir pra casa dele, e aí eu falava: "Não, não vou pra sua casa. Primeiro a gente se conhece.".
Pelo amor de Deus. Ó, da pri é, da primeira situação que você contou, eh, eu sou do tipo de pessoa que eu odeio, não sei, acho que já deu pra demonstrar isso em algumas vezes que a gente conversou, eu odeio dar margem pra pra coisas, pra caraminhola, porque eu não gosto, eu não gosto de fi você gosta de ficar com o caraminhola na cabeça? Às vezes numa situação e ficar com uma interrogação, na
Hã. Uhum. Aham. Hum, sim. Certíssima, certíssimo. Não, de detesto. E quando eu fico com a caraminhola na cabeça, parece que eu só penso nisso, então eu detesto.

Toma lá dá cá, né, tipo falou do olho, fala da coisa, falou do não sei o que, eu fa tenho sempre outra coisa ali p não tem necessidade.
Hã. Aham. Uhum, p pra pra você pra você ter uma ideia, quando a gente estava conversando, sobre tipos de relacionamento e ele falou, assim, ah, eu sou monogâmico, falei: "Ai que bom eu também," eh, que essa questão, de tipo relacionamento aberto, pra mim não funciona, hã, aí eu falei pra mim, também não, até porque se você quisesse, assim, pra cada 1 seu, ia ser 5 aqui.
Hã. Aham.
Falei tipo, eu dei umas resp tipo fa eu falei, eu falei, aham, na época, que pra que se fosse um relacionamento aberto, pra cada 1 que ele ficasse, eu ficaria com 5.
Que quem que falou isso? Você falou isso? Pra cada o quê? Ai gente, você é muito reativo. <laughs>
É, sabe, e, assim, ele, e ele nem estava f ele nem estava falando, que ele queria isso, ele na verdade estava falando, que ele queria uma coisa, um rolê entre nós 2, sabe.
Procurou entender, por que que você é assim?
Por que que eu sou tão reativo?
É.
Não sei amiga, nunca procurei entender, agora olha só, agora você colocou uma coisa importante, pra eu pra eu refletir sobre. O que que você acha, que pode ter me transformado nesse "monstrinho?"
Ah não sei, às vezes, e tipo, assim, eu tenho uma tendência, a ser uma pessoa reativa, e eu vejo que isso, vem muito também, da minha família, de como eu vi ali, a família muito convívio com a família, da minha mãe, assim, minha mãe ela é muito reativa. Eu acho que eu tento não tento mas, eh, meio que aprendi e e replico o padrão e tal, mas e eu entendo, que eu não devo ser, assim, sabe, eh, enfim, não sei, eu na na minha visão, eu o meu jeito vem disso, pode ser de outra coisa agora, é você identifi identificar da onde que vem isso.
Aham. Sim sim, uhum. Sim. Uhum, outra o Uhum. Faz sentido. Entendi. Outra coisa também, que eu que eu percebi que eu percebi dele é que, às eu preciso deixar ele quieto, pra ele ficar pra ele, ham, me procurar mais, se eu ficar tipo, muito, hã, eh, indo pra cima, ele para.

Então, é horrível. Então eu sou do tipo de pessoa que eu detesto dar margem. A partir do momento que eu tô até ficando, tipo de verdade, eu tenho muito respeito pela pessoa que tá do meu lado ali e até de, tipo, mesmo que eu veja alguém bonito, fi eh, esteja passando. Eu jamais vou deixar transparecer isso pra pessoa que eu estou, porque eu detesto dá margem. Então assim
Uhum. Uhum. Uhum. Sim. Uhum.
a pessoa e a pessoa sente isso, tá? A pessoa ela vê isso de você, ela ela repara nessas coisas, porque você não tá dando margem, então ela já vê que você é uma pessoa que não curte essas coisas, automaticamente ela não vai fazer isso, pelo menos não deveria fazer também, né, com com você essas coisas. Porque essas coisas são muito ruins, amigo. É muito ruim você ficar fazendo picuinha assim, ah daí porque ele fe sabe? Conflita assim, tipo assim, eh, é tipo assim oh não, mas assim oh, o ca ele falou assim do olho, ele começou falando do olho? Que era bonito?
Sim. Sim, sim. Sim, uhum. É mesmo, amiga. Aham. Conflita e conflita à toa. Foi ele que começou falando que o rapaz tinha, eh, olhos lindos. Aqui, né, por exemplo, qu quando a gente foi pra Lisboa, tinha um rapaz com os olhos, tipo, m m moreno, bronzeado, com os olhos azuis, assim, o cara realmente tinha uma aparência incrível. E, aí, a amiga do Raí comentou que ele tinha os olhos lindos e o Raí concordou, mas de um jeito, eh, respeitoso. E, aí, eles olharam pra minha cara, e aí eu bem natural, falei assim: "Prefiro verde". e pisquei para o Raí, porque ele tem olho verde. E eu não prefiro verde, eu prefiro azul, tá, mas deixa baixo. <laughs> Mas enfim eu soube res eu soube responder bonitinho. Na verdade, eu prefiro castanho. Hum, eu acho muito li sensual homem do olho castanho, aquele castanho, eh, <clicks tongue> claro ou meio vermelho, mas enfim. Eh
Tá. Hã. <laughs> Aham. É, e tipo assim, eu eu sou, enfim, quan se acontece isso, tá, o olho ah, o olho é azul. "É, bonito", tipo, fim de papo, sabe? Tipo, eu corto ali. E se ficar co se continuar ali no na nesse assunto ou outras vezes acontecer. "Tá, qual que é a necessidade de falar isso? Tô sentindo que você quer você quer me cu cutucar com com isso, não tem porque ficar cutucando".
Hum. Uhum. Qual que é a necessidade? Aham.